А, ты знаешь, я вот тут вот, э, запланировал себе занятие спортом, да. Но, э, я, понимаешь, я такой человек очень разборчивый вообще в жизни. Я стараюсь ко всему подходить вот максимально так обстоятельно. Э. То есть я хочу максимально понимать о тех предметах, э, с которыми так или иначе взаимодействую. А, особенно когда это касается здоровья, тела, а, м. В целом я просто как бы боюсь там ч чё-нить не то сделать, боюсь ошибиться, вот, и, м. Я готов уже идти в фитнес-клуб. У меня есть отложенная сумма на годовой абонемент, э. У меня есть спортивная, у меня есть всё, что нужно для того, чтобы заниматься спортом. Единственное, чего мне не хватает- это вот уверенности в, э, своих знаниях об этом. И, ну, у меня это доходит прямо вот до такой степени, что уже превращается в какую-то манию, какое-то беспокойство. То есть я вот это всё откладываю, откладываю и всё больше и больше, э, начинаю по этому поводу, э, чувствовать какую-то вину, что вот уже прошел месяц, да, а я так и не пошел в зал. И я уже начинаю это воспринимать как проблему. Не как какую-то большую, смертельную, но как вот что-то такое нехорошее, а. Поэтому я бы хотел, чтобы ты мне каким-то образом в общем, э, поменяла настроение в этом плане, да, как-то немножко упорядочила мои мысли, и я наконец смог бы сделать следующий шаг и наконец перейти к тренировкам.
Мгм, понятно. Мгм. Понятно. Ага. Мгм. М, ясно. Мгм. Да, твои чувства здесь абсолютно понятны. Действительно, когда уже вроде как, м, подготовился, да. И в целом, э, есть все ресурсы для того, чтобы реализовать вот эту свою цель финальную. А, морально всё равно оказываешься как-то не готов. И по итогу это может приводить вот к такому состоянию неопределенности. И, наверное, даже отсутствию какой-то мотивации, да, начать заниматься. А вот, э, скажи, вот вообще, ты и что хочешь конкретно делать в зале? То есть, э, там же очень много всяких тренажёров есть, да. То есть, можно заниматься вообще абсолютно разными, э, типами, да, спорта. Вот, э, что тебе ближе всего? Ты уже выбрал что-то конкретное? Потому что всё-таки, когда есть конкретика, намного легче, э, скажем так, восстановить, вернуть себе мотивацию, вот, заниматься чем-то.
Да-да-да. У меня есть конкретика, да. А, э, ну, это прозвучит, наверное, очень так, как сказать, ам, широко, да, очень серьезно. Но я хочу заниматься бодибилдингом. Вот, но не в смысле там, как это, "Мистер Вселенная", да. Э, я знаю, там стероиды принимают. Мне это не надо. Я бы вот хотел заниматься натуральным бодибилдингом. Хотел бы укреплять там, м, мышечный корсет. А, хорошо выглядеть, а, и, э, ну, без к какого-то радикализма. Но при этом чтобы результат был.
Ну, так. Мгм. Интересно. Мгм. Да, да. Мгм, мгм. А, тебя интересует именно только внешний результат? Или ты всё-таки фокусируешься больше на том, чтобы оздоровить свое тело и сделать его более сильным, функциональным? То есть, вот на что у тебя больше фокус сейчас стоит?
Слушай, я вообще так понимаю, что одно без другого, как бы, не существует. Да? И плюс если, как бы, ты будешь, э, хорошо выглядеть, то ты и будешь и функциональным, и здоровым. Ну, при условии, что ты, как бы, нормально питаешься, нормально там лечишься вовремя и всякие, э, там, препараты не принимаешь, да? То тогда это будет всё, м, в гармонии развиваться. Я просто почему не хочу только функционалкой заниматься, а, ну, потому что меня, м, интересует еще некоторая эстетика, да? Вот, ну, и я так понимаю, что, вот, спортсмены, которые фокусируются на функционалке, они, как бы, выглядят, ну, немного хуже, чем те, кто, а, занимается именно, м, с эт этим с эстетической точки зрения.
Ну, в целом, да. Ну да. Я понимаю. Мгм. Да, конечно, я понимаю, о чем ты говоришь. И в твоей цели, на самом деле, она такая здравая, знаешь, и в ней есть логика. Действительно, всё как-то сбалансировано, да, судя по тому, что ты рассказываешь. Но вот, а если всё-таки задуматься, вот, как ты думаешь, что именно тебя останавливает начать заниматься? Потому что, казалось бы, действительно ресурсы все есть, и ты четко понимаешь, чего ты хочешь от этого, ну, акэт этой активности. Вот, э, что именно тебя может останавливать? То, что ты можешь что-то не знать, там, например, от незнания что-то неправильно делать или боишься именно начать, думая, что тебя кто-то осуждать будет в этом зале, смотреть косо? То есть, разные обычно причины у людей есть. И тут, наверное, важно понять, вот, что тебе в голову первое приходит, когда ты думаешь о том, что ты вот придешь в зал и начнешь заниматься. Шт чего ты боишься?
Мгм, мгм. Ну, смотри, я не очень сильно переживаю из-за того, что на меня кто-то будет смотреть, вот. В этом плане у меня с самооценкой более-менее порядок. Я переживаю из-за того, что я мог какие-то ошибки допустить, травмироваться. Вот я могу там, а, например, заниматься как-то неэффективно, и в итоге результат, а, которого я хочу добиться, он там придет, там, сильно позже. И вот. Боюсь время, наверное, потерять. А, что ещё, что ещё, что ещё? А, ну, наверно, всё. Травмы, и страх потери времени- это вот, э, всё, что вот у меня стоит, как бы, на повестке дня.
Мгм. Понятно. Ну, я понимаю, да, твои чувства по этому поводу. Это действительно может немножко пугать, особенно если у тебя до этого не было никакого опыта таких занятий. А у тебя, кстати, не было, да, такого опыта?
Ну слушай, я там на первых курсах института ходил в зал, а, но так, без, скажем так, фундаментального подхода. А, то есть я там занимался с одногруппниками, и, э, ну, в силу неопытности по большей части там следовал указаниям каких-то более продвинутых ребят, и поэтому как бы особого э, особ особой собственной инициативы к овладению этим предметом, а, не употреблял.
Мгм. Понятно. Мгм. Да, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Слушай, но на самом деле, если так посмотреть на твою ситуацию, то, возможно, это и решение как раз-таки твоей проблемы. Вот особенно после твоих последних слов. Может быть, тебе нужен наставник в этом деле? То есть, э, самое первое, что приходит в голову, это, конечно же, тренер. Причем необязательно, чтобы он был у тебя на весь период твоих тренировок. Возможно, тебе хватит вполне, а, например, а, заплатить, да, за занятие с тренером на ближайший, условно, месяц? Позаниматься с ним и потом уже продолжить, э, скажем так, двигаться к своей цели уже самостоятельно. Потому что всё-таки у тебя уже будет какая-то база знаний, ты будешь понимать технику выполнения упражнений. То есть вот всё вот это тебе уже привьется, ты будешь чувствовать свое тело, мышечную массу, вообще в целом корсет свой, да, как он начнет расти, и ощущать его физически начнешь. То есть именно, а, вот какая-то привычка уже у тебя возникнет, да? Как заниматься, сколько раз делать, то есть сколько подходов делать, с какой силой, какие веса. В целом, получив такую базу, возможно, тебе будет намного легче дальше уже продолжать самому этим заниматься. Вот ты уже задумывался над тем, чтобы попробовать попрактиковаться, позаниматься с тренером?
Мгм. Слушай, ну я вообще боюсь, э, мне потому что кажется, что, вот, э, как в любой профессии есть очень много, э, скажем так, э, не самых профессиональных профессионалов. И поэтому я просто не уверен, а где, как бы, искать хорошего?
Ага. Ну, вообще, обычно тренера бывают прямо, вот, на месте. В тех вс в залах, в которые ты записываешься. То есть, э, возможно, стоит, э, посмотреть именно конкретно, или узнать, да, информацию конкретно в твоем, вот, э, тренажерном зале, куда ты записался. И если там есть какие-нибудь тренера, то посмотреть на их, э, квалификацию, на то, сколько лет они уже преподают, да? То есть даже на ви даже визуально посмотреть на то, как они выглядят, тоже бывает полезно, на самом деле. То есть, э, в целом, ну, выбирать к по каким-то объективным меркам, и попробовать вот позаниматься уже с тренером, который, например, есть вот в этом зале. А если его там нет, да, то есть не предоставляют таких услуг, и таких работников в принципе нет, то, возможно, есть смысл поискать на каких-то открытых площадках, где предоставляют, например, какие-то частные услуги тренера. Поэтому, э, именно найти хорошего, конечно, может быть сложно, но если поискать, там, по разным факторам, повыбирать, знаешь, так, исключить некоторых, а, а, специалистов, которые, может быть, тебе не подходят, выбрать, вот, скажем так, своего тренера, который сможет тебе помочь хотя бы на начальном этапе.
Ага. Это звучит разумно. А, в плане квалификации это должен быть какой-то, э, диплом о высшем образовании или, э, курсы? Что, вот, нужно смотреть в первую очередь?
Ну, вообще, действительно, да. У обычно у, а, самых таких, знаешь, э, м, а и тренеров, у которых очень много опыта, у них в том числе есть и диплом о высшем образовании. То есть это прям, а а, факультет, э, насколько я помню, физкультуры и спорта, а, или что-то вот смежное вот с таким названием. Плюс такие люди, как правило, помимо высшего образования, они получают ещё и всякие повышения квалификации вроде, там, курсов разных проходят, а, практических, углубляют как-то свои знания. То есть они на самом деле занимаются самообразованием на постоянной основе, потому что появляются новые тренажеры, появляются новые техники тренировок. То есть это тоже очень важно, и смотреть в том числе на опыт поэтому необходимо, скорее всего, в этой ситуации, потому что это даст тебе понять, э, какой тренер тебе подойдет в том числе. То есть у разных трень тренеров еще разные направления могут быть, да? И фокус на разные, скажем так, а, техники, а, тренировок. Вот. Это тоже очень важно. Поэтому вот в том числе, наверное, стоит еще подумать, а чего ты хочешь добиться от своих тренировок, да, то есть в каком формате ты хочешь заниматься, в каком режиме, с какой, скажем так, а, насыщенностью, насколько сложными ты хочешь себе тренировки. То есть вот это, знаешь, так продумать, посмотреть, поискать и, возможно, найти вот того, кто тебе подойдет.
Да. Ага. Мгм. Мгм. Ну, ты меня вдохновила искать тренера. Наверно, все вот эти вопросы, связанные с тренировками и их расписанием, это лучше с ним обсуждать. Вот. Он в этом должен что-то понимать, наверное, получше, да? Вот. Но в целом я как бы понимаю, что у меня было такое предубеждение некоторое, да, э, к тренерам. Я просто очень много смотрел видео с разоблачениями всяких интернет-фитнес-тренеров и в некотором роде, а, начал к ним испытывать неприязнь. Да? Вот. Но, наверно, действительно есть и профессионалы, и с образованием, и со всем таким, так что я попробую поискать, а, попробую там поговорить с человеком. В принципе, я думаю, что у меня хватит какого-то понимания людей, чтобы, а, значит, определить, насколько мне подходит с ним взаимодействие, ну и, в общем, буду заниматься. Спасибо тебе, что, как бы, направила меня именно по этому пути, а то я бы, как бы, так и продолжал ходить вокруг этой мысли и, возможно, никогда бы так за это и не взялся.
Да. Конечно. Мгм. Ага. Так. Ну, спасибо, что поделился своей историей, и я надеюсь, что моя рекомендация тебе действительно поможет, и ты найдешь своего тренера и наконец-таки начнешь уже заниматься. Удачи тебе.
Спасибо.